Allora, ti dico la verità, io, appunto, sono andata per un bel po' <smacks lips> da quella lì che era, appunto, privatista, dopodiché, uhm, per tipo 3 mesi, neanche, mi ero un ottimo fermata, perché, comunque, ripeto, costava abbastanza, in più io sembrava che stessi un po' meglio
Okay. Certo.
poi però, ehm, sostanzialmente, diciamo che è ritornato i mio problema con il cibo, quindi non non stavo migliorando. Mia mamma si è un po' rotta, nel senso, mi ha detto: "Ma come? Ma stavi migliorando e adesso sei ritornata ancora in questo buco nero?" Così, e quindi mi ha, appunto, offerto di andare da una pubblica, <tsk> e io, ehm, sono andata e mi ha traumatizzato
Mh. Okay.
nel senso che, mhmm, io mi sono aperta proprio poco, cioè, nel senso, lei mi ha soltanto detto: "Okay, tu hai questo problema, me l'ha detto tua madre uhm, perché hai questo problema?" Io ero tipo lì: "Boh, cioè non lo so perché ce l'ho, sennò lo risolverei tipo?" Ehm, e lei in poche parole mi ha detto: "E allora adesso facciamo una cosa, io ti peso oggi e se la prossima volta pesi di meno, chiamo la tua palestra e gli dico che non puoi entrare"
Okay. Mhmm. Mh.
What? Io tipo, sono uscita piangendo e ho detto a mia madre: "No, io non ci metto mai più piede là dentro." E quindi sono ritornata dalla mia vecchia. Quindi, diciamo che è un po' quello
Immagino. Immagino. Okay. Certo, no, assolutamente, assolutamente. Posso sicuramente comprenderlo, però sai, ecco, sul lavoro, ma in generale nella vita, esistono tante persone veramente incompetenti, no, ehm, però, per questa incompetenza delle persone, non dobbiamo poi, uhm, mhmm, bloccarci perché, ehm, come ne esistono, ecco, di persone che non ecco, non sanno, magari, come lavorare, come approcciarsi, soprattutto alle persone, ne esistono altrettante, se non comunque di più, che possono davvero aiutarti. Quindi, sicuramente, fai un'attenta valutazione, magari, prima di poter, uhm, eventualmente ricominciare. Ovviamente sempre se tu, uhm, ecco, te lo senta, e poi, m se dovessi trovare qualcuno di giusto, cerca di non interrompere nel momento in cui sai meglio, perché, in realtà, la terapia funziona meglio nei periodi in cui stiamo meglio i rispetto a quelli in cui ci sentiamo male, perché ti aiutano davvero poi a capire come guarire nel momento in cui, ehm, dovessi affrontare una situazione difficile.
mi ha un po' traumatizzata. Ti giuro. Hai ragione. Si.